Ah, pour tout te dire, hem, je travaille depuis chez moi. C'est un, mmh, c'est un c'est une grande chance, mais ça me casse un petit peu aussi la routine parce que du coup, je suis chez moi, mais je travaille, mon mon cerveau a un peu du mal à faire la différence. Heu, en dehors du travail, j'ai pas mal de choses à faire aussi sur lesquelles je dois travailler et heu, j'ai un peu de mal, m à garder une routine productive, parce que des fois je perds ma concentration. Et là, heu, c'est, là, c'est la dégringolade, heu, c'est-à-dire que, je fais heu, le t le travail prend du retard, donc si ça prend du retard, mes autres activités prennent du retard et voilà, j'aimerais bien un petit peu reprendre le contrôle là-dessus. Donc, se, je sais pas si tu as des conseils pour, heu, pour m'aider?
Mmh mh. Ah oui, je vois l'idée. Bah, c'est vrai que c'est pas forcément évident, hein, de travailler chez soi et de faire la différence entre le le personnel et le professionnel du coup, puisque tu es dans l'environnement dans lequel tu vis et dans lequel tu travailles. Heu, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, heu, par exemple, heu, le si tu as des horaires fixes, si c'est toi qui fais tes horaires?
D'accord. Bah alors, je fais mes horaires, mais j'essaie quand même d'avoir une, hem, mmh, des horaires, heu, fixes dans le sens où, heu, normalement, je fais, heu, quelque chose comme, hem, allez, 9:00-12:00, mmh, 13:30-17:30, dans ces eaux-là.
OK, d'accord. Et, heu, du coup les choses que tu as à faire à côté c'est des choses plutôt personnelles ou c'est aussi du travail?
Bah, c'est des choses personnelles, qui sont aussi du travail. C'est-à-dire que, bah, il y a des révisions pour, heu, mes études, il y a également du, hem, j'ai des examens à théoriques à passer, heu, dans le cadre, heu, de de mon, heu, de mon de mon hobby, de mon passe-temps, donc, heu, il y a aussi ça à travailler. Donc, bah, c'est du des activités qui demandent quand même une charge de charge mentale, de de travail et de concentration quoi.
Mmh mh. Mouais, c'est sûr, du coup, en fait, tu as pas mal d'activités différentes au niveau, heu, travail, heu, heu, les études, heu, le hobby, heu, heu, plus, bah, tout ce qu'il y en a à faire dans notre vie personnelle, ça fait beaucoup de postes différents. Est-ce que peut-être c'est c'est ça qui peut, à te rendre la, mmh, la chose plus difficile pour rester concentré?
Mmh, bah, ou b ouais, en fait, c'est ça, parce que, mmh, c'est des activités qui sont in intellectuelles, mais qui sont quand même différentes, heu, t qui demandent, heu, d'autres, ben, enfin, qui qui demandent d différents, heu, t je sais pas si c'est très clair quand je le dis, mais différentes régions du cerveau, hem, dans le sens où, en fait, ce qui me je suis de par exemple, ma après ma journée de travail de 6 heures, bon moi, je suis quand même, heu, fatigué, quoi, bon c'est, heu, c'est normal et hem, après ça, il faut du coup, que je débranche mon cerveau sur le travail, que je le rebranche et que je me reconcentre sur, heu, mes concours. Donc là, c'est beaucoup de mathématiques, par exemple et une fois que ça, c'est fait, c'est pareil, il faut que je débranche le cong le concours et que je rebranche le cerveau sur, heu bah, le le travail perso pour mon examen théorique. Donc, c'est quand même des choses tout ce que je fais me plaît, donc c'est pas très difficile, mais je note une drastique, quand même baisse de la concentration quand j'arrive sur la fin de journée. Hem, quand j'arrive sur la mmh, le problème, par exemple, de ma révision de mon concours, on est sur les alentours de 18:30. Heu, je f heu, je fais des petites erreurs, heu, bêtes et, heu, je vois quand même ouais, mmh, parce que je prends pas vraiment de pause non plus, quoi.
<chuckles> Mmh mh. Mmh, bien sûr. Mmh mh. Ah oui. D'accord. Oui, je vois, bah, effectivement, c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de concentration et comme tu disais, c'est c'est quelque c'est beaucoup de travail qui va être intellectuel et qui prend différentes zones, donc ça doit être assez fatigant pour toi. Est-ce que peut-être, heu, sur certaines journées, tu as déjà essayé de, mmh, de prioriser, heu, de se dire, par exemple, une journée plus travail, donc 9:00-17:00 comme, heu, tu fais d'habitude et une journée où je vais mettre en priorité, heu, heu, le concours pour ma passion, donc de 9:00 à 11:00, heu, bosser mon concours puis travailler un petit peu plus tard? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pu tester de de switcher un petit peu tes horaires par rapport à tes priorités, pour voir si tu étais plus concentré le matin, l'après-midi?
Bah, mmh, je sais d'expérience que je suis beaucoup plus concentré le matin. C'est vraiment, mon <chuckles> mon ma ma période de gloire, on va dire ça comme ça. Hem. Et, heu, c'est vrai que, par contre, voilà, j'ai la difficulté qui est de, hem, le travail que je fais, c'est ma seule source de revenus. Donc, tout de suite, on touche un petit peu à la corde sensible où, dès que je vais modifier mon emploi du temps, c'est par exemple, je dis: «Allez, je prends je prends, je travaille pas cet après-midi, heu, je révise mes concours», je peux pas m'empêcher de faire un rapide calcul mental et dire: «Oui, bon, là, en fait, du coup, je m'assois quand même sur 50€» et hem, alors, j'avais pensé à quelque chose, heu, là, maintenant que tu me l'as dit, ça m'a fait réfléchir sur, heu, 2-3 s choses, je te dis ce que tu je t'en parle et j tu peux me dire ce que tu en penses?
Ouais, OK. <chuckles> Mmh mh. D'accord. Ouais, bien sûr, vas-y.
Hem, je commence ma journée de travail sur les coups de 9:00
Mmh mh.
heu, c'est difficile pour moi de la commencer plus tôt parce que, voilà, j'ai j'ai, mmh, il faut attendre les collègues, heu, pour pouvoir travailler. Je peux c'est pas des tâches que je peux faire tout seul. Donc, heu, je peux pas c'est difficile de commencer plus tôt. J'avais pensé à, peut-être, s heu, me lever sur les coups de 7:00 et par exemple, de 8:00 à 9:00, comme je sais que je suis productif, heu, le matin, travailler mes concours, comme ça, ça fait déjà 1 heure où j'ai bossé dessus et, après, je peux commencer ma ma journée de travail. Qu'est-ce que tu en penses?
Mmh mh. Ah, c'est une super idée, ça. Après, c'est vrai qu'il faut que tu puisses gérer aussi au niveau de de ta fatigue et puis de ta propre gestion du temps parce que c'est vrai que certaines personnes, heu, quand elles vont avoir tendance à commencer plus tôt, ben, le soir, elles finissent pas forcément plus tôt, donc le risque, ça peut quand même être de s'épuiser et après, de plus être capable d'être efficace sur aucune de tes tâches parce que tu seras très fatigué. Est-ce que, heu, tu es plutôt du genre à pouvoir te dire, heu: «Bah, si je commence à travailler à 8:00 au lieu de 9, bah, le soir, heu, je me stoppe à telle heure», ou est-ce que tu penses que ça va juste rendre ta journée plus longue?
Ouais. Oui. Bien sûr. Mmh. Ça, j'ai quand même bien appris à, maintenant, heu, heu, c'est vrai que ce que tu dis s fait totalement sens où j'avais des difficultés comme ça dans le passé, c'est un petit peu moins vrai maintenant, j'arrive à mieux reprendre le contrôle de mon emploi du temps dans le sens où j'arrive à me dire: «Bon, à 17:30, ou, allez, grand max à 18:00, je coupe, heu, j'arrête de de travailler, j'arrête tous mes projets, et je fais je fais autre chose». Donc, mouais, maintenant que tu as verbalisé, ça, j'ai que je suis en train d'y penser, ou je pense que ça peut être bénéfique parce que je vais pas forcément me pousser à travailler trop tard non plus parce que, b après, c'est peut-être, heu, pas productif sur le long terme de travailler très tard.
Mmh mh. OK. Mmh mh. Bah, c'est sûr que de manière générale, ça va être plus être efficace de travailler, heu, sur un temps qui va être court, mais d'être très concentré plutôt que de se faire des journées à rallonge, heu, de passer, heu, 4 heures sur un sujet qui va épuiser le cerveau, heu, c'est vraiment quelque chose qui a été, heu, qui a été remarqué et qui a été vu, donc, si, en plus, tu remarques que que chez toi, ça peut être le cas, travailler 1 heure le matin, heu, ça peut être une super idée. Et puis, d'ailleurs, pour, heu, pour le reste, par exemple, pour tes révisions, peut-être que ça peut aussi être, heu, des petits blocs dans la journée et te dire, heu, heu, faire une petite pause de 30 minutes, par exemple, le midi, rallonger ta pause, heu, de 30 minutes et que ce soit des révisions, puis, après, tu reprends ton travail, heu, que tu fais chez toi. Et, tu vois, ça peut être des petits blocs comme ça, tu es très concentré quand tu le fais et ça, c'est très satisfaisant pour le cerveau, en fait, de faire des des, mmh, des moments courts mais intenses, et puis de passer à autre chose.
Bien sûr, hein. D'accord. D'accord. OK, bah, je savais pas du tout. C'est vrai que c'est intéressant parce que moi, j'avais tendance à faire des blocs très longs. <chuckles> J'avais tendance, à à, mmh, à faire un petit peu, voilà, pour donner l'image, hem, d'un coureur, j'avais un peu l'image de rester dans la zone rouge le plus longtemps possible et et d'après, arrêter et de se dire: «Waouh, là, on a fait un on a fait un super, heu, un super sprint dans la zone rouge», mais, hem, ouais, mmh.
Mmh. Ouais, je vois, OK, mmh. Bah, c'est très propre à chacun, hein. Après, c'est vraiment, heu, heu, il faut il faut réussir à à voir, heu, qu'est-ce qui va nous prendre le plus d'énergie mentale? Quand est-ce qu'on est fatigué? Heu, comment, heu, comment on arrive à rester bien concentré? Surtout que, bah, on a beaucoup de distractions, hein, maintenant les téléphones, heu, heu, tout ce qui peut se passer autour. Donc, heu, c'est vrai que, souvent, on remarque que ça peut être plus satisfaisant d'avoir des des petits moments de concentration intense puis de passer à autre chose que des longs moments. Mais, encore une fois, c'est très propre à chacun, si tu sens que tu es efficace quand, heu, tu te dis: «OK, là, je fais 3 heures de révision ce soir», bah, c'est peut-être la solution pour toi.
Ah, mais, bi bien sûr, hem, c'est très pertinent ce que tu dis parce que c'est comme ça que je fais, mais ça veut pas, peut-être aussi et ç ça veut pas forcément dire que c'est comme ça que je suis plus le productif parce qu'en fait, j'ai jamais rien essayé d'autre. Donc, hem, l ouais c'est, puis même, des fois, au contraire, c'est c'est bien sur des moments un petit peu, heu, comme une comète, quoi, on ça brille pendant 3 heures, mais, après, heu, ch souvent, je suis vraiment K.O. quoi, j'ai vraiment du mal à à continuer. Bah, après ch forcément.
Mmh mh. Ah, oui OK. Oui, bah, oui. Ouais, j'i j'imagine. Mmh, mais du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant, heu, même par rapport à ce que tu disais sur ta journée de travail vu qu'il y a cette pression, heu, heu, au niveau financier, le fait de faire les calculs, et cetera, bah, de décaler avec des petits blocs de 30 minutes. Donc, comme tu disais là, commencer à 8:00, heu, de de de bosser, heu, ton pour ton hobby, à 9:00, heu, tu fais ton travail, heu, qui qui permet de rapporter de l'argent et puis de caler dans ta journée, heu, une petite 1/2 heure, heu, faire une pause, hop! Une petite 1/2 heure de révision. Le midi, 1/2 heure de révisions. Et même si ça te fait finir ta journée de de travail- celui qui te rapporte de l'argent- plus tard, heu, bah, au final, tu as pu quand même remplir tes objectifs. Faire un petit peu de révisions, tu vois, peut-être que ça peut être intéressant pour toi de de le faire de manière très, heu, très simple, très flexible, hein? Heu, des des petits blocs pour voir ce que ça donne sur, heu, quelques jours et peut-être que là, tu auras, heu, une vraie augmentation de ta concentration.
Et donc heu Mouais. Bien sûr. Ouais. Tout à fait, j'y avais pas du tout pensé, c'est très pertinent. Bah, heu, je donc je te remercie beaucoup, hein, parce que c'est grâce à toi que maintenant je vois un peu plus clair là-dessus. Et ça va être, hem je vais mettre tout ça en place et, heu, j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle routine.
Bah, écoute avec plaisir. Merci de m'avoir partagé, heu, ce qui te tracassait et j'espère qu'avec l'échange qu'on a eu, bah, tu pourras mettre des choses en place qui seront qui seront bénéfiques pour toi.